Molto, molto interessante anche questo. Eh, e quindi magari quando fai le basi per per i tuoi amici hai detto soprattutto quando cantano musica rap, qual è il tuo processo creativo? Ti perdi in te stesso e stai lì per ore?
Sì. Sì, sì, sì. Assolutamente sì. <chuckles> Sto lì per ore. Cerco un giro di accordi ma guarda, 3, 4 accordi, non tanto perché comunque la base deve essere diciamo in sottofondo, n ehm, le il fulcro deve essere appunto il testo. Esatto, se no non è che puoi fare una cosa troppo elaborata. Quindi, cerco quei 3, 4 accordi che ah, dico: "Ah, belli. Stanno bene insieme." Me li butto giù, registro il basso, la batteria con i beh, la batteria con i programmi ovviamente. Vedo che non sono proprio capace a suonarla vera. E niente, poi è tutto un lavoro comunque di rifinire quello, mettere una melodia di quello posso suonare anche le tastiere con la chitarra volendo
Mh-mh. È un accompagnamento alle parole, al testo, soprattutto nel rap. Mh-mh. Certo. Ah.
grazie a questi strumenti. Eh, sì, sì. C'è un un un cosino che lo attacchi alla chitarra e diciamo che converte le note che fai in M-I-D-I. Eh, un segnale M-I-D-I è una nota artificiale. Cioè, dice al computer: "Fai il do." In pratica il M-I-D-I.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, è interessante.
E quindi tu avendo il M-I-D-I puoi darlo a tutto. Cioè allora, il tastino
Ti permette praticamente di avere un gruppo musicale solo nella tua chitarra e con le cuffie.
In pratica sì. È fantastico. Cioè, è una roba un cosino piccolo così e puoi fare tutto. Quindi figurati, ehm, ti perdi.
Assolutamente. S si vede che sei super appassionato. Ma quindi, magari non lo so, quando ti per appunto nel suonare la chitarra elettrica, no, sei lì nelle con le tue cuffie, che provi gli accordi, dici: "Ah, no. Ma questi qua assieme ci stanno." E quindi ti è mai successo di dire: "Boh, io una base la faccio, non so per che cosa servirà o se servirà mai a qualcosa, ma in caso ce l'ho pronta"?
Sì. Certo, certo, lo faccio soprattutto se voglio magari voglio distrarmi o sono in pensiero per qualcosa, sai qualche ansietta così. E lo lo faccio anche un po' come come una terapia, no?
Mh-mh. Ah, che bello! Quindi ti siedi lì, ti metti e ti perdi proprio.
E ti metti lì Sì, sì, sì. È pr è meditativo, perché veramente tu in quell'oretta, ora e mezza che che lavori a a una cosa, non pensi a nient'altro. È un po' come andare in palestra, no?
Eh, perché devi essere sicuramente concentrato, se no le cose non vengono.
Sì, sì, sì. Ma senza neanche la pressione di dire: "Ah, devo per forza tirar fuori qualco" se no non ti viene. Se lo se lo fai invece così: "Vediamo cosa esce senza pressione." Spesso ho notato, almeno per me, che ti ti escono le cose più belle poi.
Certo. Beh, è chiaro che il processo creativo è qualcosa che quando viene tanto forzato, spesso non va nella direzione giusta, anzi, risulta un po' bloccato.
Mh-mh. Esatto.